Mais c'est c'est ah, c'est tout à fait normal, il y a il y a voilà, c'est normal de de de encore une fois de d'avoir des des doutes par rapport à tout ça, d'être d'avoir des réticences mais voilà, je suis de tout coeur avec toi, je t'accompagne dans cette démarche et j'ai confiance en toi. Tu vas tu vas trouver le tu vas trouver le sport le plus adapté, heu heu, pour revenir gentiment sur le sur ce domaine-là et tu vas retrouver l'énergie nécessaire.
Oui, je pense que la l'énergie va re va arriver en même temps, je pense que et heu, franchement oui, heu, je je suis motivée et heu, d'autant plus que voilà autour de moi on m'en m'encourage, tu viens de le faire également. Donc encore un un grand merci pour, heu, pour ton appui et tes conseils que je pense que je vais, heu, m'empresser de suivre.